ใช่ มัน มันคุ้ม
ไม่ถึง โอ้โฮ อือ แล้วแบบ แต่ แต่เราอะไม่ได้มองในแง่งั้น นั้นไง บางครั้งเรารู้สึกว่า เออ แบบว่าแค่สมัครสัก วีก หนึ่ง หรือว่าเดือนหนึ่ง อ ก็ แต่ แต่พอมาหารดู บ แบบเดือนหนึ่งมันก็แบบ ตกวันละแบบ เออ เกือบ ๆ ยี่ ส ห้า สิบ อือ สิบยี่สิบ เลยก็ว่าได้ อือ เราก็จบ อือ ใช่ แต่คุณเป็นไหมคะ? แบบว่าก่อนที่จะสมัครอะ โอ้โฮ มีหนัง แบบมีซีรีส์น่าดูเยอะมาก แต่พอสมัครแล้วอะเราแทบจะหาเรื่องที่อยากดูไม่เจอเลยอะ
อือ ๆ ๆ อ๋อ 20 บาท เฮ้ย แล้วมันก็คุ้มแล้วนะ เพราะวันหนึ่ง ถ้าเราเอาคุ้มจริง ๆ อะ เราดูหลายเรื่อง ไง ใช่ มัน มันจะมีช่วงหนึ่ง เราจำได้ช่วงโควิดอันนั้นน่ะ เป็นช่วงที่หนังแบบ เออ มันก็สนุกดี เพราะตอนนั้นเราอาจจะไปไหนกันไม่ได้เนาะ แต่พอมาพักหลัง พอเขาเปิดแล้ว แบบเรารู้สึกพักนี้มัน มันไม่ค่อยสนุกอะ เราเลยรู้สึกว่าเวลาออกไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบข้างนอก ไปสูดอากาศ เราว่า เออ ก็ ก็มีความสุขได้เหมือนกันนะ อย่าง อย่างเรา อย่างเงี้ย ไปเดินตลาด อยากกินอะไร
อืม อา ใช่ อืม อา ใช่ อา อืม เห็นด้วย เฮ้ย จริง
เออ คือเรารู้สึกว่าบางอย่างอะมันมีความสุขได้โดยใช้งบน้อยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องแบบหรูหราเว่อร์วัง อะไรอย่างเงี้ย
อืม ต้องเสียเงิน ใช่ เฮ้ย เราอยากจะบอกว่าเราอะ ความสุขง่าย ๆ เลย เหมือนเวลาแบบเรียนมาเหนื่อย ๆ หรือว่าแบบทำงานมาเหนื่อย ๆ ค่ะ ก็คือเปิดแบบว่าแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ได้เห็นแบบว่าพวก Idol ซี Idol เกาหลี พระเอกซีรีส์ที่ชื่นชอบอะคุณ แล้วแบบว่าตลก ๆ สนุก ๆ อะ เออ อันนั้นก็ทำให้เรามีความสุขนะ
อือ ๆ อือ ๆ อืม อืม ๆ

ได้อยู่นะคะ แต่เป็นบัตรยืนน่ะ เออ
โอ้ โอ้ ก็สู้ ๆ นะคะ บัตรยืนหัวละ
ไม่ แต่มันเป็นเมื่อ เมื่อ เมื่อตอนนู้นนะ ไม่ใช่ ไม่ใช่รอบนี้ เพราะว่า
อ๋อ อ อ๋อ อ๋อ หมายถึงว่าคอนรอบล่าสุดใช่ไหมคะ? อืม
Deadline ไม่ได้ไปดูแล้วค่ะ เพราะ เรารู้สึกว่า เขา เขาปล่อยได้แล้ววงเนี้ย <giggles>
อืม ๆ ๆ จริง วงนี้แบบ แล้วตอนนี้มีแบบว่าตามอะไรไหมคะ?
เออ อุ๊ย ตอนนี้ตาม ตามดาราจีน <chuckles>
อ๋อ ดาจีน โอเค เลยรู้สึกว่า อืม
อืม อา เนี่ยเราแชร์มาตั้งเยอะเนี่ย คุณมี มีวงไหนติ่งอีกไหมคะ?
อืม โอ้ เราอะ เราไม่แน่ใจว่าคุณรู้จักหรือเปล่า เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเนี้ยสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากอีกหนึ่งอย่างก็คือ วง THE BOYZ ค่ะคุณ
อืม วง THE BOYZ เป็นวงของอะไรอะคะ?
อือ เป็นของเกาหลีค่ะ แต่ว่ามันไม่ได้แบบดังมาก อืม แต่ก็รู้สึกว่า เออ เรารู้สึกว่าแบบ
อืม เออ ๆ ๆ เขาอาจจะ กำลังเติบโตอยู่
ไม่ สักพักหลาย ๆ คน <chuckles> คือแบบเรารู้สึกว่า ในแง่ของเราที่แบบตามวงที่มันไม่ได้ดังมากอะ มัน อันดับ อันดับแรกเรารู้สึกว่ามันมีความสุขตรงที่เราสามารถเข้าถึงศิลปินได้แบบง่ายมากขึ้นอะ คุณ อืม เพราะเรารู้สึกว่า เออ ถึงแม้ว่าหลาย ๆ วงเนาะที่มันประสบความสำเร็จ แบบแฟนคลับเยอะแล้วเนี่ย คือเรารู้สึกว่าเราแบบยากนะที่จะแบบว่าส่ง เดี๋ยวมัน เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบพวกแอปพลิเคชันที่แบบว่าเป็นการส่งข้อความให้ศิลปินอะคุณ ที่ต้องจ่ายเงินแต่ละเดือน ซึ่งเรายอมแล้ว เพราะมันทำให้เรามีความสุขคุณ <chuckles> ซึ่ง ซึ่งแบบว่าบางครั้งอะ เออ เหมือนเขาก็สามารถเห็นข้อความเราได้นะ แล้วเหมือนการแบบ direct direct อินไซด์ เออ direct แบบช่องทาง Social อะคุณ เขาก็แบบมีการมาดูนะ แล้วแบบว่า เห็นแชต เออ เรารู้สึกว่า เออ มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ ในแง่มุมที่เราตามวงที่มันไม่ได้ Mass มากอะ ก็รู้สึกว่า
<chuckles> อือ ๆ ๆ อือ ๆ ใช่ ยังอบอุ่น อือ ๆ ๆ อือ อืม อือ ๆ ๆ ๆ ค่ะ เออ อืม อือ ๆ อ๋อ ค่ะ เออ ๆ ๆ วันหนึ่งเขาอาจจะ Mass ก็ได้ เรายังคงให้กำลังใจและซัปพอร์ตเขาต่อไป เพราะว่า เพื่อนเราคนหนึ่งก็ตามศิลปินอย่างงี้เหมือนกันแหละ แล้วก็แบบ เออ เรา เรารู้สึก เรารู้สึกดีนะกับคนที่เขาทำแบบนี้ เพราะว่า เวลาที่ศิลปินดังขึ้นมาอะ คือมันเหมือนเราอะได้เป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ตั้งแต่วันแรกที่เขาแบบเพิ่งเติบโต นี่พูดจริง ๆ ขนลุกอีกแล้ว
<chuckles> ใช่ อืม อืม ค่ะ อุ๊ย อือฮึ อุ๊ย <laughs> ขนลุกจริงวันนี้ อืม เห็นด้วย
เพราะ เพราะเรารู้สึกว่ามัน มันเหมือนเป็นคนที่เดินมาด้วยกัน แล้วแบบได้เห็นถึงความพยายามของเขาอะ
อืม ใช่ ใช่เลย โอ้ เห็นด้วย ๆ แล้วแบบ อืม แล้วแบบรู้สึกว่าเหมือนพอมันสามารถแบบ ใกล้ชิดได้อะคุณ มันก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย แบบ หรือว่าเราจะ ไม่มองในมุมนั้น แล้วกลายมาเป็นแบบว่าซัปพอร์ตเขาในด้านอื่น ๆ ด้วยก็รู้สึกดีนะ อืม
อือ นั้นแหละ อือ ๆ ๆ อือ ๆ ใช่ แล้วยิ่ง ยิ่งเป็นอย่างเงี้ย ศิลปินยิ่ง อัปพรีชีเอต มาก เพราะว่าแบบ เขา ใช่ แล้ว Anti แฟนเขายังไม่มี จะไม่ ไม่เจอพวก Hater เยอะ ๆ
เนาะ อืม อืม ใช่ เห็น ด้วย
คือศิลปินจะเจอแต่ความอบอุ่น แล้วคนที่อยู่ในนั้นมันจะมีความเป็น ครอบครัวเยอะกว่า